Но это как раз таки связано с тем, что вот эти захватчики жилья, да, которые могут там ворваться.
Захватчики жилья, грабители, то есть там много чего, там неспокойно. Плюс, а, сам жилой массив там построен таким образом, что, м, легко перебрат до соседнего дома, да.
Мгм. Дом к дому навер М, то есть легко можно, а, перебраться получается.
Да. Да, вот, поэтому там система была действительно мощная. То есть там были камеры, датчики движения и на каждом пути датчики открытия.
Слушай, ну эт э, слушайте. Это же получается, кто-то позаботился об этом, вот собственныськи собственники здания, да, вот это всё придумали, сделали, как бы я считаю, что это хорошо.
Полностью согла
Что есть такая ва что есть такая возможность. Просто иногда, знаете, м, не все об этом задумываются. Да, они хотят вроде как безопасности, но ничего для этого не делают. Просто есть вот случай, там кого-то слушаешь, кто-то что-то рассказывает. Ну, а если бы у вас был, например, умный дом, какие функции вы бы хотели использовать в первую очередь? Я так понимаю, что функцию безопасности, правильно? В первую очередь.
Н сейчас, наверное, нет.
То есть это всё-таки зависит от места, где мы живём. То есть если место более-менее спокойное и безопасное, то вам как бы эта функция не то чтобы обязательно нужна.
Сейчас и Да. В ней нет особой необходимости. Да, то есть, всё, на самом деле, я думаю, функции, которые бы я использовал, они бы очень сильно зависели бы от обстоятельств, в которых я живу, и от местности. Сейчас, ну
Мгм. Это это понятно, кстати, да. Это, правда, в поня по понятно почему.
Очень безопасное мест Мгм. Ну вот, да, то есть сейчас мы живем в безопасности. Да, слушаю, простите. <chuckles>
Я бы если использовала, <chuckles> я перебила. Я бы если использовала, например, ну, в данный момент, где я живу, я бы повешива ну, то есть использовала какое-то наружное больше наблюдение, наверное, чем внутреннее.
Мгм.
А может быть я использовала внутреннее, когда, например, у меня ребенок один остаётся дома. Там уже по возрасту подходящий, чтоб оставаться. Но тем не менее, ну, может быть, не в личной комнате, да, камеру эту, ну, как-то вот, может быть, в общей комнате. Какой-то, знаете, доп контроль. Так совсем как-то не хотелось бы, знаете, чтоб всё прям контролировать всё. Это нет прив
М. М, с да. Согласен, знаете, очень хорошее применение.

Ну, учитывая, наскока загруженную жизнь мы проживаем сейчас и на счету каждая минута, а порой возвращаясь, э, например, с э, после рабочего дня, голодный, хочется есть, понимаешь: "О, щас еще приду, надо готовить",- да. А можно приготовить заранее, оставить это всё в духовке, например, запустить её дистанционно.
Да, да. Сог Мгм. Мгм. Да. Ага.
Или же щас приближается лето, с каждым днём становится всё жарче и жарче. После жаркого дня хочется прийти в прохладную квартиру. Да, и раньше это достигалось.
Да, есть такое, конечно. Да, соглашусь, я как раз в регионе живу, где жарко, но у меня кондиционер просто работает без перерыва. Я его просто не выключаю.
Вот. Вот. Да, у нас не настолько жарко, но у нас есть возможность через приложение его включать. То есть, когда я вижу, что я примерно
Да, это, кстати, очень удобно удобно, я согласна.
В 20 минутах, да, в 20 минутах от дома, а, включаю кондиционер. К моменту, когда я дома, он уже остудил, и я могу, например, его выключить, чтобы не продуло. Ну, н допустим, да, если я возвращаюсь потный, мокрый с работы, разгорячённый.
Слушайте, классно. Да. Да-да, вс я вот понимаю, кстати, в условиях, когда нет постоянной жары, это вот прям вообще удобная функция. Потому как тебе не надо постоянно нагнетать.
Вот.
И, м, это классно, кстати, вообще.
Да, плюс, соответственно, наверное, к этому можно добавить функцию автоматического открывания-закрывания окон
О.
дабы не было спёртого до воздуха. То есть их можно, грубо говоря, оставить открытыми, потом через тот же самый умный дом их закрыть, кондиционер включить.
Это очень интересно. О такой функции не думала, да? А она прям есть, да, уже такая функция?
Э, конечно, на самом деле эта технология не такая уж и сложная. Я даже видел проекты, когда, ам, люди делали самостоятельно, используя там электронику "Ардуино" и так далее.
О. Я-то просто здесь, знаете, сразу подумала о том, что ты вот там открыл на проветривание удалённо, а там какой-нибудь мошенник уже в это, в окошечко запрыгнул.
И плюс. Ну, сма эс тут ещё всё зависит от того, кто где живёт. Боюсь, м, ко мне будет сложно запрыгнуть. Надо очень высоко уметь прыгать, чтоб запрыгнуть на такой этаж, <chuckles> да.
Ну. <chuckles> А, да. <laughs>
Вот.
Это у меня сразу, знаете, такая картинка какого-нибудь дома, а, в Калифорнии. Там же часто показывают в новостях, когда там кто-то куда-то забирается кому-то в дом. Видели, может быть, такое? И у меня сразу такая картинка всплыла. Вот.
Мгм. Да, конечно. Видел, да, ну да.